Mm, mm, oo nga. Eh, ayun lang well, naiintindihan ko naman kasi yung manugang ko panggabi yan 'no, baka 'pag, ah, kung tatawagan ka sa umaga baka tulog nga silang mag-ina, 'di ba? Ayun, mahirap nga naman. Eh, last time na pagka nakakausap ko yung ano yung anak ko, um, yung baby kasi ano, um, hindi nagpapatulog ganiyan. Ah, hinahanap yung nanay. So, basically puyat din silang mag-tatay sa ano sa gabi. <chuckles> Dahil walang tulugan. Tapos kinabukasan papasok pa ng umaga yung anak ko. Well, ah, 'yon nga naiintindihan ko naman yung part na 'yon pero sana 'di ba kahit papaano yung alam mo 'yon yung parang, "Mommy okey lang kami dito wag kang mag-alala." Gano'n. Alam mo 'yon, tadtad tadtad na tadtad na ng notification siguro yung cellphone nila, <laughs> ng ano 'no?
Mm. Ayun. Alam mo, pagsabihan mo na yan, "Ano ba? Nagtatanong lang naman ako kung okey kayo, ba't di ka naman mag-reply? Kahit sabihin mo lang na okey ka ano ka ba?" Diretsahin mo na. <chuckles>
Kaya, um, o sige nga didiretsohin ko na, "Kayo, kapagka may kailangan lang kayo nakakaalala." Ganiyan. Kasi baka maka-offend naman ako, eh, di siyempre mag okey lang sana kung yung anak yung makakabasa 'di ba, pero kung mababasa din ng manugang manugang ko 'wag na nga lang, ano ba? Sat la a
Mm. Oo nga, oo. Ot dapat with lambing, "Anak, ba't naman ganyan? Ba't di ka naman nagre-reply?"
Ay, oo nga. <laughs> Oo, nga naman iba nga naman yung may halong lambing kaysa yung do'n sa diretsang, "Bahala kayo diyan, 'pag may kailangan na kayo" Oo nga naman 'no? Well, alam mo naa-appreciate ko yung ano yung suggestions mo 'no, I mean alam 'yon hmm, ma parang simpleng bagay lang naman pero malalim kasi yung ano. I mean para sa'kin 'no, napaka ano ng ano yung ganiyang ano problema kasi siyempre anak mo yan, malayo 'di ba? Oo, tapos ayun maraming salamat sa suggestions. Susubukan kong lambingan muna, 'di ba, baka sakaling mag-reply o kaya yung bitin, bitin na text para ano parang mahiwagaan sila. Kaya nga 'di ba? Ayun maraming salamat do'n sa suggestions mo 'no, balitaan kita kung anong nangyari. Paalam.
Oo. <chuckles> Oo. <chuckles> Mm. Totoo. Oo, 'di ba? Try mo siya, oo.